À, đồng ý, có nghĩa là vẫn được ăn cái món thịt đó, cái loại thịt đó, tuy nhiên thì sẽ, ừm, không quá nhiều thì sẽ bù vào những bằng bằng những cái loại đạm khác. Ừm, hợp lý nha. Ờ, ừm, nhưng mà thật ra á thì cái cái vấn đề mà nấu ăn á bạn, thì nó cũng rất là tốn thời gian luôn. Thế thì không biết là ví dụ trong cái tình cảnh là vừa ngân sách eo hẹp mà thời gian là cũng hông có nữa, nhưng mà vẫn muốn ăn ngon á thì hông biết là có cái bí quyết nào hông bạn ha? <chuckles>
Ồ, đúng như vậy. Ừm. Thực ra thì, à, tất nhiên là mọi người ai cũng sẽ bận rộn và bản thân mình cũng thế. Ờ, đôi khi thì đi làm việc mệt về thì mình cũng không muốn là mình đụng tay vào bếp làm gì đâu. Nhưng mà vì bản thân mình cũng khá là cầu kỳ về việc ăn uống, nên là mình sẽ nói chung là lập kế hoạch, mình sẽ nghĩ là, à, tuần sau thì mình sẽ ăn cái gì nhiều rồi mình đi chợ nhá. Mình dành giá cả 1 ngày để mà mình đi chợ, đi sale đồ các thứ, mình mang về nhà mình chế biến ra sẵn, mình đóng hộp. Thịt mình sẽ chia thành từng bữa mình cũng đóng hộp, sau đó thì, à, rau thì mình lặt ra này, đôi khi thì, ờ, mình sẽ cắt rau củ quả ra sẵn. Đấy, sau khi, à, sẵn ra thì mình sẽ chia thành từng món và sau đó thì đến bữa mình chỉ việc mang cái món đó ra mình rã đông, hoặc là mình cho vào lò vi sóng quay một cái xong là mình có thể ăn được luôn rồi.
Đúng rồi, hơi mệt. À. Ồ! Hay quá. Ừ, rồi. Ồ! Hay vậy ta, có nghĩa là sẽ bạn sẽ dành cái khoảng thời gian rảnh rỗi có thể là vào cuối tuần chẳng hạn, là kệ bao gồm cả là đi đi chợ đi siêu thị gì đó. Xong rồi về nhà là mình sơ là bạn sơ chế hết tất cả trong cùng 1 ngày luôn. Là ừm, đồng ý, tức là tận dụng á, đúng hông? Tận dụng cái khoảng thời gian, gọi là, trống trống trống trải vậy đó, để mà có thể là cho nguyên 1 tuần sau là không có tốn quá nhiều thời gian cho cái việc nấu ăn. Ừm, hợp lý nha.
Ừm, chuẩn bị sẵn luôn. Đúng rồi. Sơ chế này, cất hết này, đúng rồi. Ừm. Rồi. Ừm, cũng không là lo ngại chuyện là rất mệt nhưng mà lại lười nấu nữa, nó kiến mình cảm giác, kiểu, có hứng nấu ăn hơn khi mọi thứ đã được, kiểu, sẵn sàng chuẩn
Ừm. Yeah, đồng ý, kiểu như, không có mất quá nhiều thời gian. Tại vì khi mà bây giờ nói về cái vấn đề nấu ăn đi, mà kêu là 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thì nấu xong rồi cũng chả buồn ăn nữa, đúng không bạn? Ờ, cũng mất thời gian cho những cái việc khác.
Ồ, đúng rồi, lúc đấy nghĩ thấy lười và mệt hơn ấy.